Ehm, allora, un concerto, <clicks tongue> lo trovo un contesto un po' più aperto diciamo.
Okay.
Banalmente, io son già stata dei concerti, in cui il cantante stesso, aveva chiesto di avere un dress code, cioè, immagina, immagina.
Okay, okay.
E io mi son vestita <chuckles> e io mi sono vestita ugualmente come volevo. Cioè, il concerto è un è un contesto, un po' più aperto, un po' più
Caspita dire pure. <chuckles> <chuckles> Okay. Posso chiederti, s perdonami chi è questo pazzo che che ordisce un cioè, che ordina un mhmm, un dress code per un concerto?
Dimmi. Guarda, sono tanti, eh, cioè te lo dico, son tanti. Comunque non penso tu lo conosca, perché non è non è un cantante italiano, non è un cantante francese, quindi <chuckles>
Sì. <chuckles> Vabbè scusami, vuoi <chuckles> che ne sai, magari lo conosco, cioè, mhmm, non si sa.
Comunque si chiama il suo nome d'arte è NK DIVINE. È un cantante d'origine congolese, che risiede cioè, che abita in Francia, sì.
Okay. Okay, okay.
Eh, e niente
Mi richiede in qualche modo, un dress code uhm, diciamo per un concerto. Ehm, poi vabbè è chiaro, non glie non ti hanno fatto entrare, ecco, non immagino, ecco, che tu sia entrata lo stesso, abbia comunque partecipato al concert
A quanto pare comunque Eh sì. Ovviamente, come minimo. Ho pagato il mio biglietto, poi devo vestirmi come mi pareva, quindi, mi son vestita come come come ho voluto. Ehm, quindi sì, il concerto secondo me è un contesto un po' più aperto, quindi non è che sei obbligato. Hai hai la scelta, ecco. In realtà hai sempre scelta, però
<chuckles> Eh. Sì. O, cert
secondo me, in altri contesti, la scelta può essere un po' più ristretta, capito?
Okay, okay. No, no, no, comprendo perfettamente.
Specialmente se, può andare ad influenzare anche banalmente.
Certo, è un po' come il discorso del lavoro, ecco, un conto è un concerto, dove comunque puoi andar vestito un po' come vuoi, un lavoro richiede probabilmente o comunque vieni giudicato più facilmente, ecco, rispetto a quello che indossi, quindi effe effettivamente è molto vero. Ma invece ti volevo chiedere, come ultima cosa, che è una cosa abbastanza interessante, no, mhmm, hai, mhmm, una forma di rituale, o di piccoli argi uhm, accorgimenti prima di uscire? Che so, un tipo di profumazione, ehm, u un paio di scarpe che indossi sempre, qualcosa, ecco, che ti dà più sicurezza e
Perché se Eh, sì. Esatto. Mh-mh.